"Инстаграм"? На разных. Вот, к как бы, если язык хорошо знаю, я могу смотреть там и, ну, как бы, на русском, на другом там своём родном языке, на белорусском. Э, вот э, у меня, короче, вот все языки, которые я знаю, я могу смотреть, ну, или которые даже учу, потому что, в принципе, "Инстаграм", ну, и другие, как бы, соцсети, они могут помогать мне даже, как бы, лучше, э, разобраться с языком. Ведь, как бы, вот, допустим
Ну да, да, я поэтому и спросила, в принципе, потому что это действительно помогает. И, э, вот тебе, чтобы посмотреть видео непосредственно на другом языке, тебе нужно вводить в поиске или всё-таки оно само тебе периодически предлагает, эти алгоритмы?
Мгм. Ну, смотри, поначалу я просто начинаю интересоваться, искать что-то вот в тему этого языка в соцсетях. Потом, а, как бы, конечно, алгоритмы это всё подхватывают и начинают рекомендовать, там, какие-то, там, профили, каналы. Э, я там на некоторые подписываюсь, которые мне нравятся. Ну и, соответственно, подписки они чаще в ленте появляются, сторисы тоже есть, да. Вот, и как бы вот я думаю, что это тоже мне помогает, даже если я не понимаю, там, о чём идёт речь, то всё равно это язык звучит. А я как бы хотя бы чуть-чуть окунаю себя в среду, и мне это сильно помогает с изучением языков. Я думаю, что вот это такой плюс соцсетей, а, вот, что если уже даже сидеть и втыкать, то лучше вот, как бы, параллельно какой-то язык учить, <chuckles> поэтому у меня где-то соцсети там на 7 языках примерно появляются. <chuckles>
Да. Мгм. Да-да, конечно. Конечно, конечно, это действительно, э, хорошее решение. Мгм.
Да. Ну вот, так что вот, э, на разных языках. Какие-то языки прямо вообще у меня без проблем воспринимаются, языков так 5, наверно, а остальные, как бы, так, нужно прислушиваться, что-то учить, но я думаю, что это хороший способ.